Doğa sana hangi hayat derslerini öğretmiş olabilir, hiç düşündün mü?
Hıı. Ya, hiç düşünmedim ama gerçekten doğayı çok seven ve koruyan bir insanım. Iıı, ama sen sorunca şöyle bir şey aklıma geldi. Şimdi doğa, ııı, aslında bizden, yani, insanlardan hiçbir şey beklemeden, eee, bize birçok şeyi verebiliyor. İşte, örnek veriyorum yeşil bir i ormanın içinde düşündüm şu an kendimi. Eee, hani, bir çıkarı olmadan, ııı, benden bir şey beklemeden bana huzur, mutluluk, ııı, oksijen veriyor en basitinden. Eee, yani, bu noktada şunu düşünüyorum. Hani, eee, insanlara karşılıksız iyilik yapmayı öğretiyor diyebilirim, mesela, doğa bana. Hı hı.
Evet. Hı hı. Değil mi? Bu çok güzel bir şey, eee, söyledin, aslında, gerçekten değil mi? Böyle bir doğa ana, hani olarak bilinen o anne demesi de herhâlde biraz bundan, hani, en çok anneler bilinir ya, o karşılıksız verme değil mi, karşılıksız sevgi. Eee, bu diyorsun ki beni çok etkiledi. Peki, böyle doğada, eee, zaman geçiren, han hani, böyle bir o bahsettiğin o sana karşılıksız verilen şeyleri, böyle, bol bol alan, hani, eee, kabul eden bir tarafta mısın hayatta?
Belki de. E, tabii ki. Yani, eee, özellikle doğanın bana verdiklerine her gün şükrediyorum. Eee, çünkü gerçekten, eee, doğa olmasa bence, eee, dünya yaşanmaz bir hâle gelirdi ya. Hani, eee, şimdi düşünsene, eee, her taraf, böyle, ful apartman, hiçbir şekilde, işte, bitkiler yok, hayvanlar yok, eee, işte, yağmur yok, güneş yok ve bir hayat olmazdı. Yani, bu doğayla insanlar iç içe, hani, bu noktada diye düşünüyorum. Mesela, mevsimler, eee, yaz, ııı, mevsimi, kış mevsimi. Bir noktada da bana, aslında, şimdi düşündüm de doğa bana sabırlı olmayı da galiba.
Değil mi? Hıı. Değil mi? Böyle bir, eee, şey de var. Bir tü hani, eee, bir derler ya bir tohumu işte, koyarsın ama hemen kendini göstermez. Önce aşağı değil mi, köklenir, sonra yukarı çıkar falan. Böyle bir bu bahçecilik falanla uğraşanlar özellikle, bu sabır geliştirdiklerini, bunu ya iyice yakından, eee, gözlemleyerek şey yapıyor. Senin, eee, böyle bir bitkilerle aran nasıl? Yani böyle bir hani, eee, izleme, eee, pozisyonunda mısın, yetiştirir misin de aynı zamanda? Or orada böyle nasıl ilerliyorsun?
I hı. Elbette. A. Anlad Eee, ya ben bitkileri o kadar çok seviyorum ki, özellikle evimde, eee, yetiştirdiğim, eee, 10'larca bitki var diyebilirim. Iıı, şimdi bu noktada, eee, hem yetiştiriyorum hem onlarla konuşuyorum. Eee, en çok sevdiğim evet evet, en çok sevdiğim evde Monsteram var mesela. Artık şey böyle, ııı, 2.5 metreye falan ulaştı kendisi. <chuckles> Bizim evin direği diyebilirim yani. Onunla her gün konuşuyorum. "Ya sen yine mi büyüdün, yine mi dal verdin, işte güzel kızım benim?" Bir de nedense kızım diyorum ona. <chuckles> Bilmiyorum, herhâlde baktığımda bana böyle bir, eee, cinsiyet olarak, eee, dişil geliyor. İşte mesela bu Monsteramla, eee, çok güzel bir bağım var benim. Yani onu işte sularken onu gözlemliyorum. Gerçekten, eee, ya sadece ona mesela su veriyorum, işte bazen toprağını değiştiriyorum, bazen gübre veriyorum ama, eee, benden bir şey beklemeden, eee, o kadar güzel büyüyor ki, eee, ve gerçekten bazen diyorum ki, işte, çok böyle delikli yaprak çıkarınca çok mutlu oluyorum ben. Eee, işte delikli yaprak çıkardığında o diyorum, "Kocaman delikli yaprak çıkarmışsın, işte sana teşekkür ederim." Böyle ona teşekkür ediyorum falan. Şimdi bu bağlamda da, eee, çok sabırlı olmak gerekiyor hakikaten yani. O delikli yaprak çıkana kadar bazen aylarca bekliyorum, ııı, çıkmıyor. Ama o çıktığında da o kadar mutlu oluyorum ki gerçekten sabrettiğime değiyor diyebilirim yani. <giggles>
Ne güzel. Ya. <giggles> Ne hoş. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Değil mi? Hıh. Ne güzel. Yani, bu bahsederken, böyle, zaten inanılmaz bir, hani, gül gülerek bir, <chuckles> sevgiyle anlatışından galiba biraz da annelik yapıyorsun. Yani, hani, hem doğa yaparken sen de onun eve taşıdığın bir küçük çocuğuna herhalde bir öyle bir sevgi ve bakım vererek ve, eee, şey sürekli bir şükür hâlinde olduğunu da zaten anlayabiliyorum. Gerçekten enteresan. Peki, böyle, bir bu şeye nasıl başladın bu kadar? I ı yani, 20'den fazla dedin galiba, eee, evde çeşitli, hani, bitkin var. Eee, ya, böyle, bir birer birer mi oldu? Sen, böyle, bir evde mi büyüdün? Eee, nasıl, böyle, bir doğayı bir de tamamen, böyle bir hani, evinin içinde taşıma hâline girdin? Yoksa yaşadığın yerin mi etkisi oldu? O nasıl gelişti?
Kesinlikle. Hı hı. Evet. Hı hı. Ya şöyle gelişti. Eee, şimdi ben, eee, küçüklüğümde bir, eee, Ege kasabası kasabasında büyüdüm. Eee, dolayısıyla işte hem denizle iç içeydim, eee, hem de doğayla iç içeydim. Bizim küçük bir bağımız vardı, eee, çiftliğimiz diyebileceğim. Onun içinde, böyle, eee, birçok tavşan hatta atımız vardı. 2 tane köpeğim vardı. Eee, ondan sonra kazlarım, ördeklerim ya aklına gelebilecek her hayvan vardı. Iıı, birçok böcek çeşitleri <chuckles> olsun, sivrisinekler olsun falan. Her şey, yani. İşte orada da mesela işte, eee, işte annemler anneannemler hep kendileri yetiştirirlerdi. İşte, örnek veriyorum, zeytinleri toplardık, zeytin zamanı. Eee, işte, sonra babam onları fabrikaya götürürdü. Orada işte zeytinyağı yaparlardı zeytinden. Eee, daha sonra, işte, bu asmalardan, eee, üzüm bağlarından, eee, anneannem şey toplardı, ben de onunla toplardım. Böyle, eee, yaprak sarması için, eee, asma, ııı, yapraklarını toplardı. İşte üzüm serilirdi. Eee, işte üzüm kurutulurdu. Üzüm, eee, kışın yenmek için kuru üzüm yapılırdı falan. Hep böyle, doğayla iç içe büyüdüm. Eee, mesela bana şey çok iyi gelir, işte, toprağa böyle, eee, çıplak ayakla basmak, belki de küçüklüğümden anneannemin alışkı alıştırdığı bir alışkanlık olabilir bana. Eee, bu mesela bana çok iyi gelir. Yani, kendimi çok iyi hissederim. Sanki, böyle, psikolojik de belki de, eee, ki bununla ilgili birçok bilimsel çalışma da var ama hakikaten, eee, bu negatif enerji toprağa toprağa gidiyor ve vücuttaki bütün, eee, o negatif enerjiyi alıp sıfırlıyor. Hani, bir topraklanma oluyor, eee, fiziksel olarak da açıklayacak olursam. Böyle, yani, doğayla hep iç içeydim. Eee, deniz olsun, eee, dağ olsun, dağ olsun çok severim, yani.
Hımm. Ne güzel. Harika. Evet. Hı hı. Ya. Çok güzel. Doğru. <chuckles> Harika, ya anlattığın hikâyeyi şimdi, böyle, bir çocukluğunu paylaşınca gençliğin gibi biraz daha da aslında net oldu. Bu en başta söylediğin şey, eee, yani, aslında o karşılıksız olarak veli olma hâlini, ya bir, hani, ben, böyle, biraz daha bir orman vs. gibi anlamıştım ama sen gerçekten de doğanın birebir bir bolluğunu bereketini birebir olarak senin ailenle, hani, paylaştığı, onlara bakım verilen, bir ortamda büyüdüğün için herhalde biraz daha da, eee, bunu, böyle, kıymet bilerek büyümüşsün diyelim. Yani, bunu görerek değil mi, böyle, o zeytinleri falan. Hani, şeyi merak ediyorum, böyle, bir hem asmalar için hem, eee, zeytin ağacı için özellikle zeytin için de, bunun pek çok mi değil mi mitolojik şeyleri falan da vardır. Ya bunlar için özellikle, böyle, yazılan, hani, biraz daha özenli biraz daha, böyle, tılsımlı gibi, eee, özellikle, hani, Yunan mitolojisinde filan çok yeri olan şeyler, eee, bu toprakla bunlarla, böyle, bir parça daha o o Ege'nin o açıkçası farklı ilişkilerin var mı? Yani, biraz daha, böyle bir, mistik gelen falan bir tarafı, o zeytinin falan değil mi o, hani, o özü bilgeliği içinde barındırması. Eee, böyle, bir şey var mı hayatında yoksa, hani, genel olarak bütün bitkilerle ilişkin, hani, aynı düzeyde mi diyelim <chuckles> hepsiyle. Hepsi bunlarla samimi misin?
Hı hı. Elbette. Kesinlikle. E kesinlikle. Elbette. Hı hı. Evet. Anladım. Iıı, açıkçası pek öyle, mistik şeyler ilgimi çekmiyor diyebilirim. Çok net oldum ama bu noktada ya bütün bitkiler, eee, bütün canlılar, eee, benim için bu noktada çok önemli ve aynı, hani, hepsinin yeri. İşte, bir bağda zaman geçirmek, eee, bir üzüm, eee, yapraklarının arasında, ııı, eşittir benim için, yani, bir dağda kamp yapmakla aynı. Hani, doğayla iç içe olduğum her zaman, eee, kendimi mutlu ve huzurlu hissediyorum. Ya, hani, bir denize girdiğimde mesela. Eee, ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi tabii bu doğanın, ııı, güzel ve olumlu yanlarından bahsediyorum sana ama ya aynı zamanda doğa, ııı, bazı zamanlarda çok da acımasız olabiliyor özellikle ya deprem gibi. Eee şimdi Türkiye özellikle bir deprem ülkesi olduğu için, eee, bazen, eee, bu acımasız yanını da görebiliyoruz doğanın açıkçası.
Evet. Hı hı. Hımm. Evet. Hı hı. Peki, sence o doğanın acımasızlığı mı, yoksa aslında insanların, üzerine yani deprem tek başına baktığında, değil mi, üstünde hiçbir şey olmasa ya da yanlış yapılan yapılar olmasa belki zararcık, aslında, eee, belki de insanların, o, doğayla uyumsuz yapılanmasını mı daha çok, ııı, gösteren bir şey, hani oradan baktığında, yani doğanın acımasızlığı mı yoksa insanların kendine acımasızlığı mı desem, heh buna ne edersin?
Hı hı. Hı hı. Iıı, ikisi de diyebilirim, ııı, açıkçası. Yani, eee, bazen şöyle bir şey de var hayatta. Yani, ne kadar korunursan korun, ne kadar, eee, işte deprem olduğunda, eee, %100 yıkılmayacak bir yer yap mesela ama sen o an onun içinde olmazsan, dışarıda bir metroda, eee, olursan ya da bir yerde belki yürüyor o olabilirsin, hani bu noktada deprem olduğunda kendini koruyamazsın da aslında. Eee, yani, o nerede olduğunla alakalı da biraz. Yani, eee, bu durum çok değişir açıkçası, eee, bence ama sadece bu acımasızlığı deprem olarak değil de doğanın, eee, belki şey olarak da, eee, konuşabilirim. Mesela, eee, çok, ııı, kışın mesela çok, ııı, dolu yağar işte, kar yağar, çok soğuk olabilir hava. Eee, e, bu noktada, eee, işte evsiz insanlar, sokak hayvanları, eee, bundan çok zarar görür. Her ne kadar, eee, ben de insanlar da bazı yardım hayvansever, eee, insanlar, eee, ya da işte insanlara yardım yardım etmek isteyen bazı kurumlar kuruluşlar olsa da, eee, hani bu noktada hepsine yardım etmek, mümkün olmuyor maalesef. Eee, burada da doğanın acımasız tarafını, eee, görmek zorunda kalabiliyorum mesela bazen.
Evet. Hımm. Hı hı. Anladım. Peki, doğadan bu, hani, hem doğanın içinde büyüyen biri hem buna böyle kafa yoran, hani, sürekli şey yapmak isteyen biri olarak böyle bir, eee, açık havada, hani, kalma bir kamp, ııı, böyle bir, ııı, şey de var mı? Yani, hayatında ya da deneyimlediğin ya da böyle bir parçası var mı hayatının?
Hı hı. E, tabii ki. Eee, özellikle eşim ve ben kamp yapmayı çok severiz. Eee, her ay farklı yerlere gidiyoruz kamp yapmaya. Iıı, ama şu an, ııı Evet, evet, şu an hayalimizi anlatacağım sana. Iıı, Norveç'e gitmek istiyoruz. Iıı, Norveç'te 1-2 hafta kamp atmak istiyoruz. Özellikle bu kuzey ışıklarını, ııı, görebilmek için. Iıı, yani, buna, ııı, özellikle kafa yoruyoruz, ııı, ve işte, bunun için, ııı, işten falan izin almayı bekliyorum açıkçası. Böyle bir hayalimiz var. Şimdi kamp yapmak benim için gerçekten çok özel bir şey. Çünkü, ııı, işte, bir noktada, ııı, yani, düşünsene, eee, bir yemek pişirirken mesela, evde ocağı yakıyorsun ya da fırına bir şey atıyorsun. Ama, ııı, doğada yalnızsın. Iıı, hani, bir ocak yok, bir, iii, işte, içine atabileceğin fı yemekleri içine atıp pişirebileceğin bir fırın yok. E, bu bağlamda da işte, bir ateş yakıyorsun doğada, mesela. İşte, doğanın sana verdiği şeylerle yapıyorsun aslında bunu. Hani, yanında çakmak olmazsa 2 taşı birbirine sürtüp ateş çıkartabilirsin, mesela, en basitinden. Ay, çok ilkel oldu belki bu örnek ama. <chuckles> Yani, işte, ııı, doğanın sana verdiği, işte, odunları orada yakıp, ııı, kendin bir ateş üretip, ııı, üzerinde, işte, bir şeyler pişirip, belki de su kaynatıp bir çay içebiliyorsun. Iıı, işte, ağaçlardan kopardığın ıhlamurları kaynatıp, ııı, geceleri orada içip, işte, bir doğayla iç içe kaldığında bir huzurla o ıhlamurunu yudumlayabiliyorsun. Bu noktada gerçekten, eee, çok seviyorum ya kamp yapmayı. Şimdi senle konuşunca, ııı, şu an canım kamp yapmak istedi. <chuckles>
Hımm. A! Her ay. Tabii. Hı hı. Ne güzel. Tabii. Doğru. Hı hı. Değil mi? Evet. Hı hı. <chuckles> Peki, böyle bir, hani, kı aaa, doğaya artık bu boyutta bir, eee, bağlılığın var. Yani ve aslında, belki de biraz şey de diyebilir miyiz? Yani, o doğadaki bu o basitlik hâlini de galiba seviyorsun, yani, sen. O, hani, sadece doğanın verdikleri ile bir şeyler yapmaya çalışma, o bir belki yaratıcılığını geliştiriyor, değil mi? Belki daha az şeye ihtiyaç duyma. Peki, böyle bir, eee, hani, gündüzü ve geceyi geçirdiğinde, işte, s tamamen, hani, uyuyup uyandığında, eee, doğada, o nasıl bir farklı hissi oluyor, bu kadar böyle doğaya bağlı birisi için? Yani, hani, bir evinde uyumak da yani, zaten sık sık muhtemelen gün içinde de belki yapıyorsun doğa yürüyüşleri şu, bu filan. Hani, hep evde bitkilerin var ama o tamamen o bakir doğanın içinde o yalnızdır ya, oradayken, oradaki, böyle, hislerini biraz tarif etsene, seni oraya tekrar tekrar çeken şeyi.
Hımm. Çok. Evet. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Aaa, yani, şöyle söyleyeyim: Şimdi, mesela, gece, eee, yattığında mesela, o çadırın içinde o rüzgârın sesi, o çam kokusu, o toprağın nemi, ııı, o kadar güzel ki. Bir de şöyle: Hani, hiçbir şekilde teknoloji yok etrafımda. Yani, sadece, ııı, çadırdayım. Iıı, evet, telefonum var ama, ııı, elime almıyorum. Alma gereği de duymuyorum açıkçası. Iıı, sadece doğayla baş başayım. Iıı, ya, onu o kadar iyi anlayabiliyorum ki, ııı, yani, bana şey anla hatırlatıyor bu hep, ııı, küçük şeylerin kıymetini bilmeyi. Yani, ııı, oradan çıkan, ııı, bir, ııı, papatya oluyor bazen, mesela, ormanda. İşte, en çok gördüğüm, ııı, kamp yaptığım yerlerde mantar çıkıyor ve gerçekten milyonlarca bence mantar cinsi var. Iıı, yani, bu araştırmakla, ııı, başlasa bilim insanları bence ömürleri yetmez, yani. Hani, ııı, oraya yattığımda mesela, o özellikle bol oksijenli oluyor. Eee, şimdi o bende ayrı bir huzur veriyor bana oksijen ve çok dinginleştiriyor o bol oksijen insanı. Özellikle, mesela, kamp yaptığımda sabahları daha erken uyanıyorum. Bence bu oksijen yüzünden olduğunu düşünüyorum ben bunun. Iıı, böyle, yani. Huzurlu oluyorum gerçekten çok.
Hımm. Evet. Hı hı. Hımm, ne güzel. Olabilir. Mutlaka. Hı. Olabilir. <giggles> T harika, gerçekten, yani, ııı, anladığım kadarıyla senin için, hani, doğadan aldığın, ııı, hayat dersi diye başladık. Hani, haddi hesabı yok galiba, sen belki de biraz da hayatını, ııı, bu doğayla ilişkin üzerine şekillendirmişsin diyelim, hani, hem evinin içinden, değil mi? Sosyal hayatına, aktivitelerine kadar. Çok, ııı, böyle, hakikaten keyifliydi senin doğaya olan tutkunu, oradaki gözlemlerini, ııı, paylaşımlarını dinlemek. Çok teşekkür ederim bunları anlattığın için. Çok keyifli, çok güzel bir sohbet oldu benim için.
Kesinlikle. Aynen. Rica ederim ne demek. Eee, sana bunları anlatırken ben de çok mutlu oldum, çok keyif aldım. Çok güzeldi konuşma. Iıı, görüşmek üzere, hoşça kal.